Nah, bisa ceritain gak, pengalaman apa nih yang paling berkesan yang pernah kamu rasakan ketika berada di alam?
Nah, kebetulan kan aku memang suka hiking ya, Kak, ya gitu, jadi memang ada beberapa pengalaman tuh yang membuat aku terkesan, seperti itu.
Mhm. Wah, oke, gimana gimana? Coba ceritain.
Mhm. Nah. Salah satunya itu pas aku waktu SMA kan aku mulai suka hiking apa, naik gunung itu kan pas SMA ya, Kak, ya gitu dan heeh, eh udah lama, udah ini terus nah salah satunya itu ketika aku ke sebuah tempat namanya Kawah Ratu, Kak, gitu. Di heeh, di Jawa Barat Jawa Barat. Eh, mhm, dan itu kan tempatnya ya ke namanya kawah ya, kalau gunung itu kan biau kalau kita tahu kan et ada tempat yang buat meletusnya itu ya, gitu. Heeh, nah Kawah Ratu itulah tempat yang buat meletusnya, cuman dia pendek gitu. Jadi kita nggak perlu mendaki, eee, di situlah tempat, eee, belerang-belerang, terus juga, eee, apa, letupan-letupan uap-uap itu muncul gitu. Mhm.
Mhm. Oh, oke, udah lama ya, mhm. Kawah Ratu, itu di mana tuh? Mmm, oke. Mhm. Iya iya. Iya. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Iya iya. Iya. Waktu itu kamu ke sana sama siapa? Ke Kawah Ratu ini?
Eee. Ya sama temen sama temen. Jadi waktu itu, sebenarnya bukan acara puncak ya, aku baru survei tuh pas itu, sama temen berdua doang itu, berdua, jadi
Rame-rame gitu ya? Mhm. Oh, oke. Oh, cuma berdua, mhm.
Heeh, <chuckles> gitu pokoknya ya memang modal nekat ya jaman dulu ya. "Ah udahlah, yang penting udah tahu tempatnya," gitu, "Ini nih rutenya," ya udah kita jalan gitu, nggak ada guide, nggak ada apa, pokoknya jalan ikutin itu. Nah mhm. Dan
<chuckles> Iya iya iya iya. Iya. Wah. Wah, hebat, berani juga ya. <chuckles>
Eee, ya memang namanya anak laki-laki ya itu jadi penasarannya kayaknya kalau masih muda itu masih SMA SMA itu rasa takutnya tuh belum terbentuk ya karena belum banyak mengalami mhm, gitu. Dan yang berkesan itu memang pemandangannya itu bagus, Kak, gitu. Jadi kayak kita tuh masuk ke apa ya, alam yang berbedalah gitu. Karena kan heeh, jadi kayak, "Oh di planet mana ini kita nih?" Jadi kan suka, karena aku suka nonton juga gitu ya, jadi, eee, terimajinasinya ke arah sana, "Entah ada di planet yang berbeda ini nih," karena kan lingkungannya tandus, nggak ada hijau-hijaunya, terus juga a kabutnya di mana-mana gitu.
<chuckles> Iya iya iya. Heeh. Nggak ada ya. <chuckles> Makannya tadi modal nekat ya. <chuckles> Iya iya. Mhm. Mmm. Wah. Mhm. <chuckles> Iya iya iya. Iya iya iya. <chuckles> Iya, iya, dan heeh heeh. Wah, iya iya dan kamu bilang tadi ini gak begitu tinggi ya Kawah Ratu ini letaknya?
Nggak, eee, ya nggak, kita nggak ada proses nanjak gitu, kalau umum kan dia harus nanjak tinggi gitu ya, ini ya cuman ya setengah landailah gitu pokoknya, jadi masih bisa lurus naik sedikit naik sedikit, jadi nggak ada yang benar-benar tebing gitu gak dilewati, gitu. Mhm.
Mhm. Oh, nggak ada proses selanjutnya ya. Iya iya iya iya. Mhm. Mhm mhm. Iya iya. Nah, begitu sampai di sana kan tadi kamu bilang ini pemandangannya istilahnya luar biasalah ya. Bisa diceritain enggak sih kalau di kawah gitu kan tadi kan ada belerang dan segalanya gitu ya.
Mmm, ya. Iya. Mmm. Mhm.
Karena ini menurut kamu berkesan, masih inget nggak waktu itu tuh kayak apa gitu, ada baunya gitu ya, aromanya lalu juga, kayak gimana gitu yang yang paling ngebuat kamu merinding tuh apa gitu di situ?
Betul lah. Sebenarnya agak deg-degan juga ya, Kak, karena kan memang ada tetep ada resiko ya. Nah, walaupun itu sudah dibuka sebagai daerah wisata, orang bebas untuk mendaki gitu ya, tapi kan resiko tetap ada. Kayak misalnya kabut gitu, kabutnya kan belerang ya, jadi nggak boleh terlalu lama juga kita di situ, jadi walaupun pemandangannya indah gitu, kita enggak boleh terlalu lama di situ, gitu. Karena kan beracun beracun, nanti pingsan.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Oh. Oh gitu? Iya. Oh kenapa tuh, nggak boleh terlalu lama? Oh, wah serem juga ya.
Udu udara belerang iya gitu, dan pada saat itu aku lihat, ih kabutnya lumayan Kak, gitu, jadi aroma belerangnya udah, eee, pekat gitu, kabutnya juga, eee, tebal gitu. Ya udah akhirnya aku cepat-cepat juga gitu, dan kan kita juga harus apa, hati-hati kayak
Mhm.
ada yang suka meletup-meletup itu itu nggak boleh didekati gitu. Jadi heeh, itu karena dia suka meledak sendiri, akhirnya kena kita, kan lumayan, Kak, itu bisa membuat luka juga gitu, jadi memang kita cuma bisa lihat, oh itu jauh tuh ada apa, letupan-letupan itu keren gitu ya, gitu. Tapi nggak boleh didekati, memang pesan-pesannya gitu. "Kalau ada yang kayak gini, jangan dideketin, nanti meledak, eee, kena muka, eee, bahaya nanti kebakar," gitu, mhm.
Nah itu, itu ya. Mmm. Iya iya iya. Bener bener bener. Oh gitu. <chuckles> Oh, iya iya iya. Bahaya, iya. Tapi baunya kayak apa? Kayak belerang aja gitu ya, tajam?
Belerang, tajem tajem. Terus juga kan, eee, katanya apa namanya, belerang itu bagus untuk kulit ya, gitu. Jadi, ada juga tuh karena kita kan masih masa pertumbuhan kan pasti jerawatan ya, jadi, eee, ada mampir proses mampirnya dulu tuh, apa, ya beli skincare dulu kan di sana ya, <chuckles> e is nggak, istilahnya nyolek belerang buat ditempel di muka gitu.
Mhm. Mhm. Ah, iya iya. Iya iya iya. Oh malah jualan nih di sana ya? Ada ya? Oh. <laughs> Eh ,tapi nggak papa? Itu boleh? Katanya kan nggak boleh didekati gitu, atau gimana sih? Coba bisa deskripsikan nggak? Heeh heeh heeh.
Yang yang nggak meledak ya? Oh iya, jadi kan yang nggak boleh didekati itu, ya meledak-meledaknya itu yang ada keluar asap, meledak, tetepan tapi kita injak-injak gitu ya, ki kita udah injak-injak yang sudah apa, jadi nempel di batu, itu nggak papa untuk dipegang untuk ditempel untuk mhm.
Letupan-letupan gitu ya? Itu jauh itu jauh? Mhm. Mmm, oke. Panas nggak panas nggak, belerang itu?
Kalau yang aku pegang sih nggak, Kak, ya, gitu. Lalu kalo ya yang yang kan aku memang dilarang ya, kata senior ataupun kata pembimbingnya, "Jangan! Pokoknya nggak boleh pegang yang ini, meledak-meledak itu," gitu. Walaupun mungkin penasaran, ya udah tetep kita nggak pegang gitu, kaya gitu. Mhm.
Oh, gitu ya. Iya iya. Mhm. Iya ini menarik nih, tapi pengen tahu juga ya. Iya kan memang tadi katanya kan enggak boleh mendekat ya, takut juga ya, letupan-letupan. Tapi ada enggak kejadian yang menarik gitu ya, yang tak terduga atau mungkin yang lucu malah ya, ketika waktu itu, ke Kawah Ratu itu sama temen?
Iya. Iya. Mhm. Kalau itu kan, eee, karena kita udah apa namanya, sudah terbiasa gitu ya, secara fisik itu juga n jadi dan yang penting cuman, oh ngecek jalur ini aman nggak, kalau dilewati peserta umum, gitu. Jadi pada saat itu, ya udah memang buru-buru aja jalan, ab jadi setengah lari, Kak. Jadi memang waktu itu fisik masih oke lah ya, jadi aku masih bisa lari di gunung gitu, kaya ninja gitu, jadi berdua sama teman itu, bawa tas yang carrier berat itu, masih kuat itu lari, dug dug dug dug dug, lari loncat loncat loncat ya, masih kuat gitu. sekarang memang heeh gitu, apa tadi oh ya, jalannya ini ya, udah aman aman aman, udah nanti nginepnya di sini anak-anak gitu, anak-anak itu para peserta nginepnya di sini, ada lapangan, itu, oke, bisa di ini pokoknya kita catat-catatin lah pada saat itu, nanti ngambil airnya di sini, ngambil, eee, buat minumnya, buat apa, buang air gitu, ada semua seperti itu. Mhm.
Mhm. Oke. Oke. Oh. Heeh. Iya. Wah. <chuckles> Iya iya. Oh gitu. Mhm, berapa Aman. Mhm, mhm. Mhm. Iya. Nah, itu nanti itu nanti kita bahas lagi ya, karena pengen tahu juga nih tipsnya gitu ya, untuk bisa mendaki gitu ya. Nah, waktu ke Kawah Ratu itu aku jadi penasaran nih, eee, jadi penasaran ya, pengen tahu. Mmm, <clears throat> waktu ke Kawah Ratu itu jaraknya berapa lama untuk sampai ke situ?
Iya, tentu. Ya. Iya. Untuk sampai situ kayaknya 1 jam, Kak, dari parkiran ya. Dari pintu masuk itu aku 1 jam, terus sampe pintu keluar, kayaknya cuman 3 jam gitu. Jadi memang benar-benar lari, itu setengah lari. Kalau peserta umum kayaknya 4 lah, karena Kawah Ratu enggak terlalu jauh ya. Jadi, ya 2 jam, nanti keluar udah 5 jam, udah selesai gitu. Jadi nggak perlu menginap sebenarnya, mhm.
1 jam ya? Mhm. Mhm. Oh. <chuckles> Iya iya. Mhm. Oh, iya iya, dan mmm, oh nggak perlu menginap ya, iya. Kalau kalau kamu kan juga, eee, senang mendaki ya, udah berapa kali nih mendaki gunung?
Iya. Iya. Kalau itu, ya lumayan sering sih. Ed kan ada yang itungannya mendaki gunung sampai puncak, ada yang air terjun gitu ya. Heeh heeh, kalau aku, salah satunya itu pernah sampai puncak ini, Gunung Gede juga, Kak. Gunung Gede, nama di Cibodas.
Iya iya. Wow. Iya iya iya.
It mmm. Itu juga pengalaman yang luar biasa juga itu, Kak, gitu. Jadi mmm, kalau itu aku ambil 3 hari, Kak, gitu, memang liburan sekolah lah itu. Jadi memang 3 hari, eee, untuk sampe ke puncaknya gitu. Itu itu cocok lah untuk pemula, masih oke lah, yang penting badan sehat ya, bukan ada penyakit, kaya apa, nafasnya nggak terjaga itu masih aman. Mhm.
Wah, itu gimana tuh? Berapa lama? 3 hari ya? Mhm. Mhm. Susah gitu ya, fisiknya harus oke ya, iya. Nah, kenikmatan apa sih yang kamu rasain, ketika akhirnya kamu berhasil mencapai puncak suatu gunung?
Eee, karena di puncak itu, kan, suasana beda, Kak, gitu, nggak pernah kita alami di bawah, ya, kayak gitu, jadi memang pemandangannya bagus, terus juga memang agak apa, ya, bikin deg-degan karena jalanannya cu cuman satu tapak gitu setapak aja, kiri-kanan, tuh, jurang, mhm, gitu. Memang kiri-kanan, tuh, jurang gitu, jadi memang kita so memang kayak terbang di atas jadi seolah-olah karena jalanannya cuman sedikit gitu, ya, eee, jalanannya cuman sedikit jadi kita, kan, pandangan kita luas di angkasa gitu, jadi kiri-kanan kelihatan jadi menariknya di situ. Terus juga, kan, tanaman-tanaman yang ada di situ, kan, juga berbeda, nggak pernah kita lihat, karena, mhm, menciptakan itu, ya, eee, suasana yang beda gitu, iklim, ekosistemnya beda kayak gitu. Di saya nggak ke foto-foto, loh.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, gitu, ya, mhm. Iya iya iya. Iya. Iya iya. Wah, mhm. Beda-beda ya, oh, gitu. Beda gitu, ya. Ada bunga-bunga gitu gak kalau di puncak? Foto-foto, ya, kalau bunga-bunga ada nggak, sih, di sekeliling gitu ada, ya, tetap ada, ya?
Mhm. Ada gitu, ah, cuman, kan, ada larangan nggak boleh diambil Kak, gitu kayak bunga, apa, Edelweis, ya, Edelweis itu kan habitatnya di situ jadi enggak boleh diambil, pasti pulang itu dicek dulu tasnya, enggak boleh ada yang bawain turun, mhm, gitu. Nah itu
Oh. Iya. Oh, gitu. Mhm. Pernah mengalami ini nggak sori, gimana-gimana?
Gimana, Kak? Nggak, itu tadi, ya, kalau Edelweis ada di atas gitu, di puncak-puncak. Mmm, mhm.
Oh, iya iya, Edelweis ya, iya iya oke. Nah, pernah mengalami ini nggak, kayak apa, ya, hambatan atau kesulitan saat mendaki gunung?
Betul. Kalau kesulitan, sih, ya, karena, kan, medannya beda-beda, ya, Kak, ya, jadi ada beberapa heeh, kayak yang kemarin itu yang ramai itu, ya, eee, warga negara Brazil itu, kan, di Rinjani heeh, itu memang ekstrim, Kak gitu jadi, eee, kita aja, eee, harus benar-benar hati-hati gitu. Itu, kan, perjalanan panjang banget gitu, ya, dan waktu itu belum ngetren, tuh, adanya porter-porter yang bawa apa, namanya makanan segala macam, belum, kita memang bawa sendiri, ini sendiri gitu. Dan, ya, memang apa, ya, kita naik 3 langkah, turun 1 langkah itu udah pasti gitu, ya, jadi heeh, karena pasir gitu, ya, dan, eee, makanya memang harus hati-hati, gak boleh bengong, seperti itu, gak boleh apa, mmm, bercanda gitu, jaga mulutlah istilahnya karena, kan, memang membutuhkan konsentrasi gitu, mhm, lebih ke arah situnya, sih, konsentrasinya, ya.
Iya. Mhm. Oh, iya, iya iya. Mhm. Iya betul, iya. Ngebantuin. Mhm. Iya, ya, mhm. Gitu, ya. Oh, gitu. Iya iya, iya iya. Jadi iya. Jadi bukan hal-hal yang eee, kan banyak yang tahu, tuh, hal-hal yang mistis atau gimana tapi ini sebenarnya supaya kita konsentrasi untuk menempuh perjalanan, begitu, ya.
Mhm. Iya, betul, kayak gitu. Karena pa pada dasarnya, sih, aman, sih. Pada dasarnya aman, mhm, kalau dari hal-hal kayak gitu.
Hmm, oke. Ada heeh? Harusnya aman, ya, mhm. Baik baik. Nah, apa nih tips dari kamu ya, kalau mau
Iya.
naik gunung?
Oke, pertama, sih, ini Kak, ya, apa, eee, fisik itu harus, eee, kuat dulu gitu terutama nafas gitu, ya, kalau nafas masih lari apa, yang ya, mungkin 1 kilometer itu masih langsung berat gitu, langsung nafasnya berat, kan, ada, tuh, yang sampai keringat dingin keluar itu lebih baik, jangan, gitu. Karena, udara, tuh, kan heeh, udara, kan, semakin keatas semakin ini, ya, tipis. Ja heeh, jadi hirupan udara itu, kan, jadi berkurang, terus juga karena tekanan udaranya rendah, itu, kan, kuping ngaruh Kak, ya, kayak kita naik pesawat terus berdengung, ya.
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya iya iya. Oh, itu belum siap, ya. Oksigennya, ya, iya iya iya iya. Mhm. Mhm. Oh, kayak sakit gitu, ya, iya iya iya iya iya. Benar benar. Mhm.
Mhm. Dan itu bisa bikin pusing gitu, jadi kalau fisiknya nggak kuat takutnya jatuh gitu.
Oh. Wah, itu benar-benar kalau mental apa nih? Mental, dalam hal mental apa yang perlu disiapkan?
Mhm. Kalau mental, eee, aku, sih, kurang ngerti juga, ya, karena, kan, waktu itu, eee, sesama kita, kan, sukanya ramai-ramai, ya, jadi emang tujuannya happy-happy gitu ya, happy-happy atau senang-senang gitu, ya, jadi nggak ada, wah, harus kuat mental atau semangat, enggak, sih. Karena tujuan kita naik gunung, kan, adalah pulang gitu, jadi kalau memang bahaya lebih baik turun, lebih baik pulang, itu udah standar keamanannya, deh, gitu. Oh, kayaknya kabutnya tebal, nih, ya, udah pulang aja gitu, jangan dipaksain, mhm, gitu, karena, kan, gitu Mhm, gimana gimana?
Iya. Mhm mhm. Mhm, iya. Iya. Oke. Iya. Jangan maksain, iya. Dan untuk heeh? Dan untuk yang pertama kali, gimana tahunya kalau kita tuh siap?
Oh, gitu, ya, berkunjung dulu ke air terjun sebenarnya, jangan gunung dulu. Iya, kalau air terjun eee, kayak di Bogor-bogor itu, kan, banyak, ya, air terjun, ya, heeh kalau dekat tempatku, tuh, nah itu dulu dicobain gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya nggak pusing gitu, nggak nggak ada langsung berkunang-kunang berarti, eee, sudah fisik masih standarlah, ya, bisa untuk naik gunung gitu, Karena, kan, kalau air terjun itu, kan, eee, relatif lebih mudah dan sudah banyak pegangannya, sudah dibentuk jalannya gitu, jadi nggak terlalu
Oh, gitu, ya, oh, iya, heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Iya. Mhm, lebih ke, eee, wisata gitu, ya.
Wisata gitu lebih aman lah.
Gitu, oke. Wah, ini menarik banget, ya, jadi tahu, nih, mmm, pengalamannya tuh seperti apa, ya, kalau naik gunung gitu karena, kan, kalau enggak pernah beneran naik gunung atau hiking kan, enggak tahu, ya, apa sih yang sebenarnya ngebuat paling berkesan karena udah susah-susah gitu, ya, takut gitu tapi tetap aja dikerjain gitu.
Mhm. Iya iya, ya, memang, sih, eee, seperti itu karena, kan, ya, namanya hobi, ya, hobi orang, kan, beda-beda, gitu. <chuckles>
<chuckles> Iya iya, benar benar. <chuckles> Oke, terima kasih banget, ya, udah berbagi, mmm, semoga nanti bisa berbagi lagi mengenai pengalaman mendaki gunung selanjutnya, ya.
Oke, iya sama-sama, makasih banyak.
Oke.